Ồ, nhưng nhưng mà lúc đấy, kiểu, gia đình có cái ý kiến không? Hay là kh không trừ đi họ hàng nhé, bố mẹ á, có may mắn bố mẹ cậu có ủng hộ không? Wow, may mắn á nha.
Ờ, á không. À, không, không, không. Ừm, may mắn á là họ sẽ không ý kiến, đúng rồi, không m kiểu, không ủng hộ mà cũng không ý kiến, nói chung là mình cứ tự do về cuộc sống của mình thôi, thì mình làm gì mình tự chịu, kiểu vậy đó. Ờ, ờ, m mình lớn rồi mà, mình chịu trách nhiệm cuộc sống của mình, ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, may mắn thiệt.
À. Ồ, đúng rồi, không ép buộc, đúng không? tức là bố mẹ không ép. Đúng rồi, tớ thấy rất chi là may mắn. Tớ cũng tớ chỉ sợ cậu có một số tiểu gia đình, kiểu là, kiểu, đay đay nghiến đấy cậu à. "Tao nuôi tao" đúng rồi, "Tao nuôi mày bao nhiêu năm rồi vậy mà mày phải làm cái này, mày phải làm cái này, mày có tiền về thì đến nuôi tao các thứ được." Trời ơi, mình sợ nhất là những cái trường hợp như thế luôn.
À. Kiểu, áp đặt, đúng hông? Ừm, kiểu, áp đặt nè, rồi đay nghiến, đúng hông? Ừm. Đó, đó, đó, chính xác, chính xác, chính xác, trời ơi! Đúng, đúng. Ừm, ừm, đúng rồi, nhiều khi mình còn thấy quy định là mỗi tháng là phải đưa bao nhiêu tiền về ấy chứ, mình thấy có nhiều trường hợp ấy. Ờ, mình thấy nó cũng hơi tiêu cực xíu ha. Ờ.
<laughs> Đúng rồi đấy, bởi vì họ bảo rằng đấy, đấy, ừm, đấy là kiểu họ bảo: "Đ đây là công sức, ưm, tao nuôi mày bao nhiêu năm, bây giờ mày đóng góp cho tao, mày sẽ mày hiếu thảo một tí đi à." Trời ơi, khó khăn cực kỳ luôn đối với cái những trường hợp tự nhiên, kiểu, muốn đổi hướng để sang một cái, a, vị trí công việc mới.
Ừm, ừm. Đúng rồi, chính xác. Đó, đó, đó. Ừm, ừm, ừm. Đúng, đúng, đúng, đúng. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, thì nói chung là ba mẹ mình thì cũng ủng hộ, kiểu như là, mình chỉ cần vui vẻ thôi, hạnh phúc, ờ, nhưng mà làm gì hạnh phúc nói chung là không nhiều tiền cũng được, nhưng mà nói chung là tự lo cho bản thân mình được, rồi vui vẻ là được. Ừm, kiểu, kiểu vậy đó. Ừm, ừm.
Ừm. Ờ. Ờ. Ừm. Tự lo tự lo và cảm giác thấy thoải mái nhất, không bị áp lực các thứ. Ừm, nhiều lúc <clears throat> nhiều lúc tớ, kiểu, tớ đang kể với cậu tớ bị áp lực nhiều người quá, kiểu, bơ phờ bơ phờ về chả hỏi ai, xong rồi: "Hay là mày nghỉ cái đấy đi, hay" bố mẹ tớ cũng bảo: "Hay là mày nghỉ việc đấy, mày chán quá mày nghỉ về đấy mày ra làm việc khác" mà, "Ôi bố mẹ, con bây giờ con mà nghỉ xong rồi con chả biết làm cái việc gì nữa đâu." <chuckles>
Đúng, đúng, chính xác, đúng, đúng. Ờ, ờ. Ừm hứm. Ừm. Thì đó, mệt luôn á chứ. Ừm, ừm. <laughs> Ờ, cũng theo đuổi mà, trời ơi mình theo đuổi từ hồi lâu rồi, đúng hông? Mà sao mà nói bỏ là bỏ được, khó lắm, mình thích cái việc đó nữa mà, ừm.
Đúng rồi. Ừm, c với cái á từ thích từ thích ba từ cấp 3 của tớ là đã thích đi làm cái việc này rồi, đam mê của tớ rồi. Mà bây giờ nếu mà bảo tự nhiên cũng phải mình cũng phải có, kiểu, cái kinh nghiệm trước việc khác, bảo tự nhiên bảo: "Thôi mày bỏ đi, mày đi làm văn phòng", "Bây giờ con đi làm văn phòng con ăn của bố mẹ à, con đi bán đất à, con đi, ơ," <laughs>
Đó, đó. Đúng rồi, đam mê mà không bỏ được đâu. <laughs> Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, sao được. Ừm. <laughs> Bất động sản hả? Sale, ờ, đa cấp, ờ, ờ, khó nha, hông cạnh tranh lại đâu nha, thiệt, rất là nhiều.
Trời ơi, đa cấp cũng thế, ừm, cứ bảo: "Con con con làm thế này còn hơn bố mẹ ạ." <laughs> Thực ra thì bố mẹ cũng muốn cái gì tốt nhất cho mình thôi. Đúng rồi đấy. Thế mà cái đam mê của mình mới giữ được cái đam mê thì lúc nào mới phấn thấu được cho cái tương lai sau này.
<laughs> Đó, nói chung là mình thấy đam mê là cái động lực lớn nhất ấy. Ừm, đúng rồi, đó, đó, đó, ừm. Đúng, chính xác, chính xác. Đúng, đúng, đúng. Nói chung là có đam mê á thì, kiểu, bây giờ khó khăn cách mấy thì mình cũng sẽ có động lực để mình tiếp tục theo đuổi thôi, ờ. Còn liệt làm công việc mình không thích thì ngày nào cũng như một cái, ơ, <tsk> địa ngục trần gian. <laughs>
Chuẩn ấy. Ừm. Ờ, một cái máy chẳng hạn, ờ, trải qua ngày mỗi ngày là một, ờ, ngày gian khổ. <laughs>
Đúng, đúng, chính xác, chính xác. Đúng, đúng, đúng. Ừm, thì hôm nay cũng cảm ơn bạn ha đã lắng nghe mình cũng như chia sẻ cho mình những điều rất là hay về cái ngành của bạn ha.
Ô kê, cảm ơn cậu những chia sẻ của của cậu về chủ đề vừa rồi nhé. Chúc cậu có một ngày cuối tuần thật vui vẻ.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm, chúc bạn cuối tuần vui vẻ ha. Bye bye.
Ô kê, bye bye cậu nha.
Ừm.